Ờ, lúc đấy thì mình chắc khoảng tầm lớp 1, lớp 2 gì đấy. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy.
Lớp 1, lớp 2, à, cũng rất bé, đúng không? Vậy, à, bạn có hỏi bố mẹ bạn hoặc là những người lớn là tại sao cái, ờ, cái ni lông nó cháy thì nó lại, ờ, cháy dạng sun sun lại, nó khác hoàn toàn với cái tờ giấy, ờ, cái thấy cái, ư, tiền vàng mã cháy hay không?
Có. Trời ơi, mình tò mò như thế xong, sau khi mà mình làm hết nhiệm vụ đấy, mình đổ rượu lên cái đống hóa vàng đấy xong mình gây ra, chạy chạy ngay đi hỏi mẹ, tại vì là, à, mình rất là tò mò. Thế nhưng mà mình nghĩ là chắc hồi đấy mình còn trẻ con ấy, thành ra là mình không biết chọn lựa thời điểm lắm, mình chọn đúng cái lúc mà mẹ mình đang ngồi khấn. <chuckles> Thế xong mẹ mình, kiểu, thấy, ừ, thấy mình ra phiền làm phiền thế mẹ mình khó chịu, mẹ mình, kiểu, quay ra <tsk> "Mày đi ra chỗ khác đi chơi đi, để yên cho tao làm việc". <laughs>
Ừm. Ừm. Ngồi khấn, đúng không? Ừm. Ừm, tát cho cái, đúng không? Ừm, thế thế là bạn cũng không biết được câu trả lời, đúng không? Và sau đó thì bạn có hỏi ai nữa không hay là thôi luôn, tự tìm hiểu cái vấn đề này?
Ừm. Thật ra thì bởi vì đối với mình ấy, mẹ mình là người, gọi là, có thể trả lời cho mình nhất rồi. Mình nghĩ là những người khác trước khi người ta còn đuổi mình một cách độc ác hơn thôi. Thế ra là mình không không có ý định gọi hỏi thêm ai nữa. Ờ, và sau đấy thì mình quyết định là ô kê, thế mình sẽ tự chứng minh nó, mình sẽ tự tìm hiểu xem là, ờ, các chất liệu khác nhau thì sẽ cháy như thế nào và mình quyết định là mình tự đốt rất, rất, rất nhiều thứ. <chuckles>
À, rồi. Tự tìm hiểu luôn. Ừm. Ừm. À, tự đốt. Rồi, thế thì, à, cái chất liệu đầu tiên mà bạn, à, chọn để thử nghiệm là xem đốt nó như thế nào là cái gì?
Ờ, cái đầu tiên ấy thì nó là giấy bình thường, bởi vì là ờ, bởi vì là
Ừm, giấy bịch. Là đốt ý là bạn đốt sách vở học tập hay là chỉ là tờ giấy nháp thôi?
Đó chỉ tờ giấy nháp thôi mình mà đốt sách vở chắc là mẹ mình đập cho mình ra bã luôn mất. <chuckles>
À. À, mình lại tưởng là bạn mang mấy cuốn sách ra đốt xem nó cháy như thế nào. Rồi, đốt mấy tờ giấy nháp, ờ, thì nó cháy bình thường mà, bạn lúc đó thì bạn còn tò mò về cái tờ giấy đốt nó không hay là chuyển sang một thể loại khác luôn?
<laughs> Ừ. Ừm.